Ja.
Ach so, der ist hallo, grüß dich. Na.
Ja, hallo. Na, wie geht's dir?
Wie geht's dir? Ja, gut, danke, und selbst?
Ja, ja, alles klar. Mhm. <chuckles>
Klasse, super. So, Mensch, die Welt bereisen. Was hältst 'n davon? Hast du, oder oder? Aha, ja.
Ah, würde ich gerne, würde ich gerne. Ja.
Mhm.
Und du? Hast du wann war das 1. Mal so, wo du davon geträumt hast?
Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich w war eigentlich gar nicht so an Reisen interessiert, wie ich jünger war. Ähm, ich wollte natürlich erkunden und so, ne? Aber, ähm, also, an so richtig Reisen, hatte ich eigentlich nicht gedacht, sondern an umziehen. Also, ich war, glaube ich, 5 Jahre alt, da habe ich meinen Eltern gesagt: „Ich ziehe nach Amerika.“ Ne? Die fanden das total ja, ja, die fanden das das war noch vor der Schule. Die fanden das total witzig und haben sich natürlich halbtot gelacht, ja? Ähm, das kam natürlich auch, weil meine Großmutter äh, neundzehnhundertd äh, 30, 29, 30, in USA war.
Ja. Ah. Ah toll, echt, das wusstest du schon? Ja. Ah, hat die da gewohnt oder?
Und durch die Erzählungen natürlich klar, ne? Ja, ja, die hat hier gelebt und, ähm, war ein F ein Flapper, sagt man, glaub ich, ne? Die hat sich äh, die Haare abgeschnitten und sich als Mann angezogen, damit sie in die in die Nachtclubs rein konnte. <laughs> Ja, ja, ja. Ja, ja.
Tatsächlich, wie lustig. Total, ähm, wie soll man sagen, modern.
Mhm. Ja,, sehr modern, ja. Und sie war auch die erste Frau dann in ihrem Dorf, die 'n Auto hatte, 'n Reitpferd. Ähm, das hat sie aber nur bekommen, weil sie, ne weil die hatten 'nen Bauernhof damals, ne, und, ähm, ihr Bruder war ja auch schon hier und äh, dann ist sie ihm nachgereist und, äh, war dann fast 2 Jahre hier und dann haben die Eltern gesagt: „Einer von euch muss zurückkommen und im Bauernhof helfen.“ Und dann hat sie gesagt: „Okay, ich komme, aber nur, wenn ich ein Auto bekomme und ein Reitpferd.“
Also total. Ja, aha. Ah, okay.